Aku sih kalau diajak ngobrol ya, asal ada yang ngajak aja, ngajak ngobrol gitu, cuma kadang-kadang untuk memulai lebih cenderung ngedengerin aja gitu, aku kalau misalnya kaya gitu.
Oke.
Jadi kalau misalnya kebetulan ketemu orang yang sama-sama pasif, eee, uduh huruh mati mati gaya lah. Aku lebih senang kalo kamu orang yang aktif lah gitu kan, nanya, kaya gitu kan. Jadi aku bisa ngedengerin kan. Heeh, ya gitu lah. Dan besoknya memang a departemen baru, departemen lain gitu mat sama departemen lain, kota lain gitu kan. Bahkan kalaupun ada departemen akuntansi pun, pasti di kota lain juga gitu kan, gitu.
Paham banget sih. Iya, oke. Nah, memang Betul banget. Oke ngerti sih. Nah, memang berada di acara profesional atau mungkin formal gitu ya, bisa dibilang ya, itu bisa bikin canggung, Kak. Itu emang wajar banget sih. Nah, banyak orang kan datang mungkin dengan tujuan yang sama gitu ya, mungkin untuk meeting, gitu. Tapi kan, eee, emang belum pernah mengenal gitu, biasanya ya, dan di situ lah mungkin, eee, letak bisa kenalannya. Nah, aku bisa kasih beberapa saran sih, Kak, mungkin salah satunya Kakak mulai dari tujuan yang kecil dulu, gitu.
Mhm. Iya. Oh, tujuan kecil gimana tum, Kak?
Nah, jadi nggak harus kayak, oh aku ketika di tempat, eee, ibaratnya, eee, acara yang baru gitu ya, dan itu tuh jaringan profesional, yang nggak harus yang kena punya kenalan langsung 20 gitu ya. Tapi coba kan target dana dulu. Mungkin kayak, aku mau ngobrol deh
Oh, jadi oh iya iya. <chuckles> Nyari target gitu, maksudnya? <chuckles>
Betul. Jadi misal mau ngobrol sama 2 orang dulu, atau mungkin, "Oh nanti aku mau tanya deh, ke narasumbernya atau ke ma ke pemateri," gitu, karena tujuan kecil itu kan membuat tekanan jadi turun ya, nggak harus dituntut kayak, harus sama kenalan sama b semua orang gitu, tapi dengan
Mhm. Iya sih. Iya sih, atasan aku juga nggak ini sih, nggak nggak maksa-maksa gitu banget sih, dia pengennya sih, "Ya udah lah kamu ini, kamu tuh ini lah, kan besok kesempatan buat kenalan baru gitu kan, siapa tahu nanti kalau misalnya kita ke daerah, kan enak kalau udah punya kenalan kan udah ketemu, koordinasinya enak," gitu kan. Jadi s secara apa, secara jaringan gampangin lah kalau kita ke kota-kota lain gitu kan, gitu.
Betul. Paham. Betul banget.